आजकल क्या हो रहा है ना कि अ, कपड़े और ये जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े और स्टाइल वग़ैरह, तो इनको जो मैनेज करने की जो चीज़ होती है कि सारे जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं, वो अपने कपड़े वग़ैरह काफ़ी अच्छे से पहन लेते हैं। स्टाइल वग़ैरह काफ़ी अच्छे से, फ्लेक्स वग़ैरह मार लेते हैं लेकिन जब भी बात आती है मेरी ना तो, कहीं न कहीं मैं कपड़े चुनने में या फिर जो स्टाइल होता है ना उसको करने में, कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीछे रह जाता हूँ, और जो मुझे दिक्कत आती है ना, वो यही जी। बिल्कुल, मुझे जो दिक्कत आती है ना वो यही है, कि मैं समझ नहीं पाता इतने सारे जो कपड़े की वैराइटी रहती है ना कलर बहुत सारे हैं। कोई हुडी है कोई कुछ है, तो कुछ है तो उसमें मतलब थोड़ा-सा ना कन्फ्यूजन भी हो जाता है और कहीं न कहीं उन कन्फ्यूजन की वज़ह से ना मैं अपने आपको अधूरा भी महसूस करने लगता हूँ। या यूँ कहें तो कई बार शादियों में जाना होता है, कहीं पार्टी वग़ैरह में जाना पड़ता है ना, तो जब कपड़े अ, जो पसंद करने की बारी आती है ना मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन अ, कौन-से कपड़े पहनूँ या फिर कौन-से नए कपड़े लेने चाहिए। तो उसमें अ, थोड़ी-सी ना समस्या भी आती है और कहीं न कहीं ये भी रहता है कि कपड़े अगर थोड़ा-सा फिट नहीं बैठा तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो ये सारी चीज़ें ना आजकल क्या हो रहा है कि शादियों का भी सीज़न है तो बिल्कुल अ, मुझे ना ऐसा महसूस भी होने लगता है कि अ, कैसे चीज़ें चीज़ों को मैनेज करूँ, तो थोड़ा-सा आप मुझे बताइए कि जो ये कपड़े पसंद करने की जो आदत है ना इसमें कैसे मैं सुधार करूँ?
हाँ। अच्छा। ओह! बिल्कुल। अ, बिल्कुल मैं आपकी अ, ज़रूर मदद करूँगी। जिस तरीक़े से आपने अपनी समस्या बताई है मैं अ, उसपे आपको अच्छे से सुझाव भी दूँगी। पर इससे पहले, आप मुझे कुछ सवाल हैं उसके अगर जवाब अच्छे से देंगे तो शायद आपकी जो भी ये परेशानी है उसे मैं अच्छे से सुलझा पाऊँगी। जैसे आपने बताया कपड़े और स्टाइल में कुछ नया और कुछ नए विकल्प खोजने के लिए आपको समस्या है, है ना? तो आप, मतलब कुछ बता सकते हैं कि कोई आप ख़ास मौके पर ही ये समस्या का सामना करते हैं, या रोज़-मरोज़ के जीवन में भी जैसे ऑफिस जाना हुआ या स्कूल कॉलेज जाना हुआ मतलब ऐसी भी चीज़ें होती हैं रोज़ या फ़िर कभी-कभी ये ख़ास मौकों पे ही ये आपको परेशानी है?
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अ अ, जी देखिए अ, रोज़ाना अगर घर पे बात करें तो घर पे तो मैं साधारण-से कपड़े पहनता हूँ लेकिन ऑफिस वग़ैरह जाना होता है या फ़िर बाक़ी जो दिनचर्या में जो रोज़मर्रा के जो भी अ, कहीं पर भी जाना होता है ना बाज़ार में भी जाना है तो उसमें अ, मैं नॉर्मल सा कपड़ा पहन लेता हूँ साधारण कपड़ा। लेकिन ख़ास मौकों की बात हो, कहीं किसी के बर्थडे पार्टी पे जाना है किसी के शादी में जाना है, उस दौरान क्या होता है ना कपड़े तो रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आते कि कौन-सा कपड़ा पहनें। कई बार होता है ना कलर का भी मैचिंग चाहिए होता है कि अगर जीन्स इस कलर का है तो ऊपर का शर्ट उस कलर का होना चाहिए। तो उस हिसाब से ना मैचिंग जो होता है ना वो बैठ नहीं पाता है। और अ, कई बार तो सब कुछ होते हुए भी अ, मैं जो है न अ, कहीं न कहीं अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। क्योंकि अ, जो जूते वग़ैरह हैं ना उनकी भी समझ मुझे नहीं आ पाती कि किस तरीके के जूते पहनने चाहिए। और ख़ास करके जब स्टाइल करने की बात आती है ना स्टाइलिश दिखने की बात आती है तो आपका पूरा ऊपर से नीचे तक आप एकदम बढ़िया लगने चाहिएँ। और उसी लिए फ़िर ना जो चश्मे वग़ैरह होते हैं जैसे ब्लैक गॉगल्स होते हैं तो वो वो जो चीज़ें होती हैं ना अब वो कहीं न कहीं अ, मैं थोड़ा-सा सेलेक्ट नहीं कर पाता हूँ चूज़ नहीं कर पाता हूँ पसंद नहीं कर पाता हूँ। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ना अ, बीते दिनों में जैसे शादियाँ वग़ैरह थी तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा मुझे समस्या देखने को मिला था लेकिन जो मेरी बहन थी मेरी 1 अ, बड़ी बहन है तो उनसे मैंने अ, राय विमर्श किया तो उन्होंने मुझे तैयार करके हालाँकि अ, कर दिया था मुझे रेडी कर दिया था उन्होंने लेकिन अब वो हर वक़्त तो रहेंगी नहीं तो मुझे भी जो सीखने की आदत है ना वो मुझे डालनी चाहिए। तो इसी इसीलिए मैं आपसे शायद अ, चर्चा भी करना चाहता हूँ कि कैसे मैं ख़ुद के कपड़े पसंद करूँ और जो स्टाइल है उसको कैसे बेहतरीन कर पाऊँ तो आप मुझे अ, थोड़ा और विस्तार से बताइए।
अच्छा। बिल्कुल। ओह! हुँ। सही बात है। बिल्कुल। अ, देखिए पर आप बता सकते हैं कि जैसे कपड़े वगैरह आपने बताया विकल्प पसंद नहीं कर पाते स्टाइल स्टाइलिश दिखने के लिए है ना? आप पे जो चीज़ें सूट होती हैं आपको मतलब कभी-कभी उसमें असमंजस में आप पड़ जाते हैं। तो जब आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं शायद तो वहाँ पे आप कुछ अपना बजट वगैरह भी सेट करते हैं? या फिर नहीं, मुझे पसंद आना चाहिए या मुझे सूट हो जाए मतलब कभी-कभी बजट का भी देखना पडता है ना? ₹10,000 की अगर चीज़ है हम हमें पसंद आई पर हम नहीं ले सकते हैं ना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि हाँ, आपको रोकती है ये चीजें?
जी, बिल्कुल। जी, जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए अ, पसंद की चीजें भी हैं और बजट का भी है थोड़ा-सा इश्यू देखिए अ, मैं बता देता हूँ। जैसे बजट ऐसा रहता है ना कि अगर अ, 1,000 के अंदर चीजें हैं अगर 1-2,000 की है 3-4,000 की भी हैं तो एक बार ले लेते हैं। लेकिन अब एकदम से अगर 10,000 तक की अगर चीजें पहुँच जाती तो वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है। और हाँ, अगर 10,000 की कोई बेहतरीन चीज़ है कोई यूनिक चीज़ है एकदम अलग ही हट के है सबसे मतलब बहुत रेयर पीस है तो अगर उसको लेना होगा तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। अ, पर ये कह सकते हैं कि जो बजट होता है ना उसको बिल्कुल नज़र में रखना पड़ता है उसको हमें मेंटेन भी करना पड़ता है। कई बार होता है ना कपड़े ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। इन सब चीज़ों में भी ना अ, कई बार सोचना पड़ता है कि किस तरीके से कपड़े ख़रीदें, और कई बार ऐसा होता है ना कि अ, कपड़े तो मैचिंग के ख़रीद लेते हैं सब कुछ पैंट वगैरह शर्ट वगैरह सब कुछ सही ख़रीद लिए लेकिन फिर उसके हिसाब से जो जूते होते हैं ना जूतों को ढूँढने में जो अ, जज्जो-ज़हत होती है ना वो बहुत अ, मुश्क़िल लगता है जैसे अब मैं बताता हूँ आपको। अ, मेरे
अच्छा। ओह! हुँ।
बीते समय पहले ना बीते दिनों में एक शादी थी। तो वो शादी मेरे घर के बग़ल में एक पड़ोसी है तो उनके बेटे की शादी थी। तो वहाँ पे अ, जब मैं जा रहा था ना तो मुझे एहसास हुआ कि जो जूते थे वो मेरे पास मैचिंग के नहीं थे। और कहीं न कहीं अ, मैंने जो है अलग से जूते पहने हुए थे। तो अ, मेरा पूरा ड्रेस सही था लेकिन आप समझिए कि जो जूते होती है ना जो जूता होता है वो कहीं न कहीं आपको अलग से ही निख़ार देता है, एक तरीके से जो पहचान होती है आपकी ना, वो आपके जूतों से होती है। आप कोट-पैंट पहन लीजिए लेकिन नीचे अगर आप चप्पल पहनेंगे स्लीपर पहनेंगे ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि अ, जैसे अ, मैंने बढ़िया एकदम शर्ट-पैंट जीन्स वगैरह बढ़िया पहनी थी। लेकिन जो नीचे मैंने चप्पल की जगह मैंने पता है क्या पहना था मैंने वो वो आता है ना क्या बोलते हैं उसको अ, एक जो अभी ट्रेंडिंग कर रहा है क्या बोलते हैं उसको क्रॉकर, क्रॉकर जो होता है ना, वो मैंने पहना हुआ था तो कहीं न कहीं अ, मुझे थोड़ा-सा अटपटा लग रहा था। लेकिन हाँ बिल्कुल ये था कि अ, थोड़ा ट्रेंडिंग फैशन में था थोड़ा-सा नए नए लुक में था तो उतना मैनेज़ हो गया लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपना शूज़ पहन लेना चाहिए था और बिल्कुल जो आलस थी ना वो मेरे अंदर थी। मुझे लगा कि शूज़ पहनूँगा तो सॉक्स पहनना होगा फिर बार-बार अब इतना टाइम कौन देगा। तो इसलिए मैंने जो मुझे सामने दिखा वही मैं पहन के चला गया।
अच्छा। हुँ। बिल्कुल। ओह हो! अच्छा। बिल्कुल, होता है, अक़्सर ऐसी चीज़ें हो जाती है। पर जैसे आपके बॉडी के हिसाब से आपकी जो भी साइज़ रहती है शर्ट है, पेंट हैं, कहीं पे भी, वो मतलब हर जगह पे आपको मिल जाती है? और इसके अलावा आपके पसंदीदा रंग कौन-कौन से हैं अगर आप इसपे भी कुछ बता दीजिए?
हाँ जी। देखिए अ, पसंदीदा रंग तो बहुत सारे हैं मेरे, जैसे मुझे ग्रे कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है और थोड़ा वॉयलेट कलर पसंद है, तो ये सारी कलर मुझे यूनिक अ, समझ में आते हैं काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो ये जो अ, कलर है मैं काफ़ी अच्छे से पहनना भी पसंद करता हूँ लेकिन अगर बात करें साइज़ की ना तो थोड़ा मेरी लम्बाई भी थोड़ी ज़्यादा है, और थोड़ा मेरा जो शरीर है वो भी थोड़ा हेल्दी हूँ मैं, थोड़ा स्वस्थ लड़का हूँ। तो कहीं न कहीं अ, मुझे साइज़ ढूँढने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं शर्ट लेता हूँ तो मेरे साइज़ का जो एक शर्ट रहता है ना, जो फ़ैन्सी एकदम ट्रेंडिंग स्टाइल में होता है ना वो कहीं न कहीं अ, जो अ, उसकी अ, जो नाप रहती है ना वो छोटी पड़ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि उ उम, थोड़ा बड़े साइज़ का लेना ही पसंद करता हूँ और बिल्कुल, लेकिन जीन्स वग़ैरह में कोई दिक्कत नहीं होता। मुझे बस अ, शर्ट वग़ैरह में, हुडी में, और ख़ास कर के जब कोट वग़ैरह खरीदते हैं ना ब्लेज़र वग़ैरह तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। अ, लेकिन अ, वो भी मैं मैनेज़ कर लेता हूँ। आजकल तो दुकान वाले जो लोग हैं ना वो भी काफ़ी इन चीज़ों को समझते हैं और बिल्कुल, वो अब तो सारी साइज़ को ही रखने लगे हैं एक तरीके से।
बिल्कुल। ओह! अच्छा। बिल्कुल। हुँ, पर आपको वैसे स्टाइल किस तरीके का पसंद है? मतलब आप अपने आप को किस लुक में ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब सिंपल कोई ट्रेंडी कोई ट्रेडिशनल वियर मतलब संक्षेप में अगर आप कुछ बताना चाहें?
जी, देखिए अगर स्टाइल की बात करें न तो, मैं अपने आप को एक तरीके से ना ज़्यादा फैंसी ना ज़्यादा ट्रेंडिंग मैं थोड़ा मतलब, सही सलामत मतलब एक अच्छा इंसान दिखने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा जीन्स पहन लिया, ऊपर टी शर्ट पहन लिया या फुल शर्ट पहन लिया, तो उसके ऊपर हुडी पहन लिया एक नॉर्मल सा इंसान ज़्यादा एक वो होता है ना जो अ, आजकल के जो लड़के हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम स्टाइल मारते हैं, काफ़ी अ, एकदम शाइन मारते हैं थोड़ा पॉलिश करके चलते हैं। तो मैं उस हिसाब से, उस ख़यालात का भी नहीं हूँ। मुझे, ये है कि अच्छा दिखूँ पर ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहे, एकदम सही-सही रहूँ। मतलब एकदम होता है ना, कई बार आप सिअ सिंपल में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को मेंटेन रखना चाहता हूँ स्टाइल करना चाहता हूँ।
अच्छा। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी पसंद है वैसे आपकी देखिए पर आपकी जो भी ये समस्या है मैं इसपे आपको कुछ सुझाव ज़रूर देना चाहूँगी। जैसे आपने बताया नॉर्मल तो रूटीन लाइफ़ में आप अपने हिसाब से जो आपका कम्फर्ट ज़ोन है, है ना? आपको जिसमें अच्छा लगता है वो कपड़े पहन लेते हैं, ये तो देखिए अच्छी बात है। पर कभी शादी-ब्याह का माहौल है, कोई बर्थडे पार्टी या फिर कुछ कोई भी मौका हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो उस समय पे जैसे आपने अपनी बहन की मदद ली, वैसे ही किसी ना किसी की सबसे पहले मदद लेने का पहला आपको विकल्प मिल सकता है, है ना? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि, जहाँ जिस मौके पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ उन लोगों ने थीम रखी हुई होती है, क्योंकि आजकल जहाँ तक मुझे पता है, शादी ब्याह में सब लोग हर तरीके के कलर की थीम रखने लगते हैं। तो वहाँ पे आप कभी भी कहीं पे जाते हो, तो सबसे पहले ये थीम का पता कर लीजिए उस हिसाब से फिर कहीं से भी कपड़े जब खरीदते हैं ना तो पसंद कीजिए। जैसे हल्दी होती है, तो पीला पहनते हैं। है ना? अ, फिर शेरवानी वग़ैरह शा शादी में पहनते हैं, डाँडिया हुआ, तो कुर्ता वग़ैरह पहनेंगे। कुछ भी इस तरीके का अलग-अलग होता है। बर्थडे पार्टी में कुछ ग्लिटर टाइप का पार्टी वियर पहना जाता है एनिवर्सरी पार्टी तो उस हिसाब से कपड़ों की पसंद कीजिए। जैसे आपने बताया आपकी हाइट थोड़ी लम्बी है, थोड़े कपड़े कभी-कभी फिटिंग्स में आपको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे आप कभी कोई अ, सिलाई करवा के भी कपड़े ले सकते हैं ना, आजकल अ, सिल स्टिच करवा के भी कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दुकान पे या माल पे ही अच्छे मिलें। है ना? आपको अगर कहीं कोई अ, कपड़ा पसंद आता है, लगता है कि नहीं इससे कुछ सिला हुआ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, कुछ यूनिक अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। है ना? और इसके अलावा जैसे रंग आपने बताए, तो आप अपने स्किन टोन के साथ मेच खाएँ, वैसा रंग पसंद कीजिए। है ना अगर आप की स्किन थोड़ी काली सी है, मतलब बोलते हैं ना कि हल्की काली तो डार्क कलर आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। है ना? थोड़े से हल्के लाइट कलर अच्छे लगेंगे। अगर आप बहुत गोरे-चिट्टे से हैं, तो आपको डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि देखिए बॉडी पे वो हिलते हैं रंग, तो उस हिसाब से भी आप पसंद कर सकते हैं। जैसे आपने बात करी जूतों की। तो देखिए क्रॉक्स जो अ, वो प्लास्टिक के आजकल आने लगे हैं ना उसके अलावा भी अ, फुटवियर में जो शूज आते हैं, उसमें भी अलग-अलग तरीके के क्रॉक्स आते हैं। और हो सके तो आप ब्लैक और ब्राउन कलर के शूज रख लीजिए। ये हर एक आउटफिट में आपपे आपके जाएँगे। हर एक कपड़े में ये शायद ज़रूर से ज़रूर मैच होंगे। है ना? आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर उसमें आप पॉलिश वग़ैरह घर पे रखते हैं, तो जब जा मन चाहा पॉलिश कर दिया, पहन लिया। है ना? उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर काम आ पाए।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी। जी बिल्कुल, आपने जितनी भी जानकारी दी है और आपकी बातों से बिल्कुल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे एक कपड़े और ये स्टाइल चुनने में जो समस्या होती थी, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और बिल्कुल मैं अगली बार अच्छे से कपड़े भी पसंद कर पाऊँगा और इतनी सारी सलाह और सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, धन्यवाद।